Alors il y a quelques mois de de cela, j'ai du coup perdu mon emploi hem, pour différentes raisons, puisque eux ne correspondaient plus à mes attentes
Mmh. D'accord.
et eux n'avaient plus les mêmes possibilités qu'ils pensaient avoir, heu, me concernant disons que c'est beaucoup de choses qui ont fait que, ben ça a dû s'arrêter là, puisque je ne me voyais pas continuer. Eux ne ils savaient plus trop où me mettre même, s'ils voulaient me garder
Ouais.
et donc ça devenait plus vraiment, heu, intéressant. Donc je me suis retrouvé, heu, comme on dit au chômage et heu, du coup, heu, il se trouve que continuer dans la même voie, je suis pas sûr. Hem, est-ce que j'en profiterais pas pour, heu, changer, on va dire de de perspective?
Je comprends. Mmh.
Et tout ça, ça ça amène à des réflexions qui font que le temps passe et du coup, je sais pas, heu, forcément si c'est qu'est qu'est-ce qui serait le mieux. J'ai pas vraiment le temps de faire des longues formations, puisqu'il faut il faudrait que je retrouve assez rapidement dans l'idéal. J'ai changé de région en plus de ça. Là où j'étais dans une ville où ça embauche «très facilement», enfin entre guillemets, mais où les offres sont nombreuses, heu, à Paris, je suis passé en Bretagne et donc ça, ça joue beaucoup sur le mmh, sur les possibilités
D'accord. Bien sûr. Mmh mh. Oui. Mmh. D'accord. Oui.
et donc voilà, donc je suis dans une période, heu, de réflexion vis-à-vis de de tout ça, heu et de ce que je pourrais faire finalement, quelles sont mes réelles opportunités et quelles sont celles qui, vendent plus du rêve qu'autre chose et sont moins réalisables, heu, que je pense. Donc là c'est vrai vraiment une grosse période de réflexion. Je sais pas si, heu, du coup toi c'est quelque chose qui te parle, si tu pourrais m'apporter des conseils là-dessus?
Oui. Bien sûr, absolument. Heu, mais écoute, heu, on va essayer de trouver une solution ensemble si tu veux bien. Heu, est-ce que je peux te demander dans quelle, heu, branche, heu, ou quel corps de métier tu étais?
Dans la vente.
Dans la vente? Mmh, d'accord. Heu, et heu, est-ce que tu as, heu, quelques, heu, est-ce que tu as pu obtenir quelques diplômes peut-être avant ça?
Alors j'ai eu une formation que j'ai eue, heu, mais il y a longtemps et c'était une formation juste pour la vente. Aujour heu, s aujourd'hui je suis passé je suis toujours dans la vente mais je suis passé, heu, responsable de magasin.
D'accord.
Donc heu, pour ça j'ai pas vraiment de validation on va dire de de ce niveau là à part mon expérience.
Ouais et ça fait combien de de temps que tu es, heu, que tu es sans emploi?
Ça fait maintenant 4 mois, 5 mois?
4-5 mois. Mmh d'accord, OK, et hem, est-ce que ça correspond peut être à la date où où tu as déménagé dans cette, heu, dans cette, heu, dans ce nouvel endroit?
Heu, oui, ça a été assez rapide, heu, c'était 1 mois plus tard.
Mmh. Mmh d'accord. Hem. C'est une c'est une situation qui peut être, hem, extrême, <sighs> effectivement, heu, un petit peu angoissante, mais qui peut être aussi extrêmement enrichissante. À savoir, hem, peut être que tu te poses des questions, si je comprends bien par rapport à à ta future carrière et heu, et peut être que tu as en envie de faire quelque chose d'autre. C'est bien ça?
Mmh. Disons qu'il y a des il y a des choses qui peuvent me tenter, des tout simplement des des choses que je n'ai pas testées aussi, hem, parce que j'ai toujours fait ce que j'ai fait, heu, de la vente de produits, on va dire assez haut de gamme, heu, certes, j'ai augmenté en poste, mais je suis resté dans le même secteur de produits. J'ai varié, heu, de, heu, on va dire, heu, de produits, mais pas vraiment de secteur
Oui. Mmh mh. Oui.
et encore moins de mé de type de de métier, on va dire, heu, et et il y a des choses, heu, que que je me dis qui doivent être intéressantes à faire également, mais c'est après, heu, on va dire le risque de se lancer là-dedans et puis que ça soit pas, heu, intéressant, quoi.
Oui, bien sûr, je comprends et c'est effectivement quelque chose que beaucoup de personnes ressentent. Hem il y a peut-être une certaine, heu, zone, peut-être pas de confort, mais en tout cas zone d'habitude. Heu, donc heu, où tu te sens peut-être, heu, assez à l'aise. Heu, et le fait de l'avoir perdu, heu, je parle du salariat et de ton ancien travail, heu, ça te, heu, forcément te perturbe un petit peu m mais ça peut être aussi, heu, une opportunité. Est-ce que tu as une, heu, peut-être une passion, quelque chose que tu aimes vraiment faire à côté de ton travail?
Hem, disons on va dire, heu, regarder la Formule 1, heu, jouer aux jeux vidéo, mais rien qui donne de va qui rapporte vraiment quoi. <laughs>
Moui, hem
Bah, je veux je veux bien devenir pilote, mais heu, à ce qu'il paraît, c'est déjà trop tard.
Mmh. Il y a il pourrait y avoir des opportunités en en termes de testeurs de jeux vidéo si c'est vraiment quelque chose qui qui t'intéresse et te passionne. Est-ce que tu as peut-être déjà essayé d'explorer cette piste?
<laughs> Ouais! Et ben, je me suis déjà renseigné
Mmh mh.
mais j'ai l'impression que c'est pas évident de de trouver, on va dire les bons contacts pour, heu, rentrer dans ce milieu-là. J'ai vu quelques petits trucs de test, mais qui étaient très éphémères. Heu, je sais que certaines personnes arrivent à travailler, heu, là-dedans et à vivre de ça, mais j'arrive pas vraiment à trouver les à faire les connexions on va dire, heu, pour, heu, pour pouvoir, heu, réellement postuler à quelque chose de sérieux.
Mmh mh. Mmh d'accord.
Mais effectivement ça pourrait être quelque chose qui pourrait, heu, vraiment me plaire pour le coup.
Après, hem, tu as aussi, hem, heu, c'est bien de voir les opportunités, heu, là où il est peut-être difficile de les voir. Tu tu as l'opportunité effectivement, maintenant depuis que tu n'as plus de travail, de te consacrer à 100 % à ce que tu voudrais faire, heu, et explorer, si tu veux vraiment changer de carrière ou pas. Est-ce que tu as déjà entendu parler du, heu, du concept «Ikigai»? Ce concept japonais.
Mmh pas du tout, non, ça me parle pas.
Heu, «l'Ikigai» c'est un, heu, donc un concept qui vient du Japon, et heu, qui aide un petit peu les personnes à trouver leur métier idéal, et heu, cet «Ikagai» en fait c'est un ça va être plusieurs siècles, heu, plusieurs cercles pardon. Heu, 4 cercles. Celui de ce que tu aimes faire. Celui de ce dont le monde à besoin
D'accord.
celui de ce pourquoi, tu vas pouvoir être, heu, payé, et celui de ce en quoi tu es doué, ou alors tu as une certaine facilité, et au centre, à l'intersection de ces cercles se trouve un métier. Hem, je ne saurais vraiment trop te conseiller de, peut-être mettre sur un papier, heu, toutes ces choses, donc ce que tu aimes bien faire, heu, ce dont le monde a besoin, heu, ce que tu pourrais être payé à faire, et et un truc que tu es doué, et peut-être, qu'en faisant une petite liste comme ça, tu pourrais trouver, un métier, voire plusieurs métiers, et ça te donnerait ainsi un point de départ. P peut être si tu voulais changer de, heu heu, changer de métier. Heu, ça ce serait une 1re chose. Est-ce que tu serais, heu, est-ce que tu serais d'accord pour faire ça?
Bah, ça me semble être quelque chose, heu, oui, heu, qui qui peut, on va d enfin qui a qui a tout son intérêt, hein, heu, pour le coup. Heu, c'est vrai que comme ça, heu, souvent on a tendance, heu, moi en tout cas j'ai tendance, à juste me dire: «Heu, qu'est-ce que j'aimerais bien?» et et juste y réfléchir comme ça, mais sans forcément le poser à l'écrit et et faire vraiment les les connexions entre tous les les 4 cercles dont tu as parlé, heu, mmh, qui permettraient peut-être de d'y voir un peu plus clair. Oui, effectivement, oui ça pourrait ouais c'est quelque chose à faire oui.
Mmh mh. Moui. Si tu as beaucoup de temps libre, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être effectivement intéressant, à explorer. Heu, u une autre chose aussi, serait de, hem, de se documenter, heu, et d'essayer de trouver des livres. Je pense notamment à un très bon livre su sur le sujet qui s'appelle, heu: «De quelle couleur est votre parachute?» et qui va être, un petit peu basé sur ce ce principe «d'Ikigai», et qui va te permettre, heu, au fur et à mesure des chapitres, de découvrir ce que tu aimes vraiment, heu, ce qui paye, heu, en niveau de salaire, et encore une fois de faire des grilles et essayer de trouver plusieurs options. Ça, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant.
Oui puis le le la problématique c'est qu'on se rend pas compte des métiers, aussi, qui existent et qu'on n'avait pas, heu, connaissance de leur existence. Et en où on se dit: «Ah mais tiens, heu, en vrai ça, ça pourrait me plaire, je savais pas que ça existait». Bon souvent c'est des métiers, c'est dur de rentrer parce qu'il y en a pas beaucoup mais, heu. Beh, c'est c'est souvent le problème, heu, auquel j'étais confronté c'est que les métiers vraiment qui me feraient, heu, grandement plaisir, où je pourrais m'y consacrer à fond parce que ce serait, heu, un plaisir de de pouvoir, heu, avoir ce genre de poste, bah, ce sont des si des postes où, en fait, il faut avoir les contacts pour avoir une chance d'être placé là et et même là, heu, disons que c'est c'est relativement des postes rares.
Exactement. Mmh mh. Mmh, de passion, mmh.
Donc, heu et et
Ça reste effec effectivement peut-être un peu rare des fois, oui, mmh.
D et certains, du coup, s se font un focus là-dessus et n'en bougent pas et finissent par réussir à atteindre leur objectif. C'est vrai que jusque-là, j'ai toujours été, heu: «Bon ça, c'est bien, c'est c'est du rêve, mais en attendant, il faut, ramener un salaire». Donc, heu, du coup, c'est vrai que le terre à terre et et l'idéal, heu, souvent, j'ai du du mal à les marier, on va dire.
Ouais, c'est un point effectivement important que tu, hem, que tu précises ici. Heu, après, i il y a peut-être aussi des, heu, des opportunités, heu, on va dire, heu, d'intérim. Heu, peut-être que, heu et il y a souvent des annonces, heu, sur internet de, heu, de travail qui sont en 100 % télétravail. Si tu as accès à internet, que tu as un ordinateur, tu peux peut-être essayer de trouver, heu, heu, je sais pas: quelques métiers qui sont par exemple en freelance que tu pourrais faire de chez toi. Ce qui te permettrait d'avoir un petit matelas financier et donc la possibilité de continuer à chercher, heu, des travails qui sont peut-être plus en adéquation avec, heu, heu, tes choix et tes compétences. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais d'accord pour faire?
Alors en freelance, heu, j'ai eu déjà des annonces, heu, comme celle-ci. Alors souvent le problème c'est qu'il faut être auto entrepreneur, il faut faire finalement des investissements et et et là je suis p je suis moyennement en situation de pouvoir, heu, dépenser grand chose là-dedans. Mais par contre oui, c'est vrai que je postule, heu, à toutes celles en 100 % télétravail, heu, qui peuvent, heu, on va dire correspondre un peu à mon CV. Puisque, heu, si toutes les lignes ne collent pas avec, heu, avec ce qu'ils recherchent, heu, globalement il y aura toujours quelqu'un de plus intéressant. Mais heu, mais glo mais oui, heu, dans le si m on va dire dans plusieurs secteurs qui peuvent coller à ce que j'ai fait, heu, tout ce qui est en 100 % télétravail effectivement, heu, j'ai je je postule de plus en plus à ce genre d'offre, oui.
Mmh mh. Oui. Eh eh bah, écoute, heu, je pense que plus tu vas postuler, à un moment, tu vas sûrement retrouver tomber sur une réponse positive et ça pourrait te permettre justement de souffler un petit peu au niveau financier. En tout cas, j'ai vraiment confiance en toi et je sais que tu vas y arriver.
Ben, je te remercie en tout cas, heu, pour tes conseils, heu, c'était c'est intéressant, puis je vais essayer de suivre, là, cette technique, heu, des des 4 cercles à voir un petit peu comment comment ça marche. Merci à toi.